ก็ค่อนข้างแตกต่างนิดหนึ่งนะคะ คือในซีรีส์อะ เหมือนเขาจะพยายามแบบพูด พูด ท เป็นธรรมชาติก็จริง แต่ว่ามันพูดช้า จะทำให้เราอะสามารถจับใจความได้มากกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เวลาไปพูดจริง ๆ แล้วอะค่ะ ก็คือแบบ ถามว่าเขาอะรู้เรื่องเรา แต่เราอะอาจจะไม่รู้ เรื่องเขา อะไรอย่างเงี้ย อืม พอ ใช่ เขาแรปใส่เรา ไรอย่างเงี้ย แล้วขนาดเราบอกว่า เฮ้ย เราอะฟังได้นิดเดียวเองนะ ไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็ยังจะมาแรปใส่เรา เราก็บอกว่า อา พูดช้า ๆ หน่อย อะไรอย่างเงี้ย ฉันเป็นคนไทย พูดช้า ๆ หน่อย อา เขาก็จะแบบพูดช้าใส่เรา แล้วเขาก็จะแบบน่ารัก คือเอาจริง ๆ นะคะ แบบจากงานอดิเรกอะ มันทำให้เราอะสามารถเอาไปใช้จริง ๆ ได้เลยอะค่ะ อืม เอาไปประยุกต์ใช้จริง ใช่ แล้วจะบอกคนจีนน่ะเขาก็แอบ อะ อันนี้เขาก็แอบแบบพูดมานะ ที่เราได้ยินน่ะ เขาก็แบบว่า "เออ เนี่ย ไม่น่าเชื่อเลยแบบคนไทยจะพูดได้เลย ฟังได้" ไรอย่างเงี้ย อืม เออ ใช่ เราก็เลยรู้สึกดี <laughs> ขอบคุณค่ะ เออ แล้วเราก็เลยรู้สึกดี เราก็เลยแบบว่า อะ แต่เราอะก็ยังได้อยู่นิดหน่อยเนาะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยคิดว่า เออ เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาแบบขยันขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ม ดูน้อยไปหรือเปล่า? <laughs>
อ๋อ อา เขาแรปใส่ <chuckles> <chuckles> ค่ะ ค่ะ คือใจเย็น ๆ <chuckles> เออ ค่ะ โอ้ คุ้มค่า จริง ค่ะ อา อุ๊ย ได้รับคำชื่นชม อันเนี้ยแอบใจฟูแทน <chuckles> ใช่ ค่ะ ค่ะ อา อุ๊ย ถ้าอย่างนั้น <laughs> ต้องดูให้ตาแฉะไปเลย แล้วอย่างเงี้ย อยากรู้เลยค่ะว่า ระยะเวลาน่ะค่ะ ในการที่คุณแบบมาดูซีรีส์ จนถึงมั่นใจไปประเทศจีนได้เนี่ย ใช้เวลาศึกษากับงานอดิเรกตรงเนี้ย นานแค่ไหนอะคะ?
ค่ะ นานพอสมควรเลยนะคะ ก็เอาจริง ๆ ตั้งแต่ช่วงโควิดอะค่ะ เพราะเขาว่า ว่างเนาะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ช่วงนั้นซีรีส์จีนก็เริ่มเข้ามาแล้ว อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ อืม ใช่ มากค่ะ ใช่ แล้วเขาก็เลยแบบดึงดูดเราไงว่าแบบ เออ เออ เราก็แบบเห็นคนจีนก็เข้ามาเยอะหลังจากช่วงโควิด ใช่ไหมคะ คนจีนก็เข้ามาเยอะมากเลย เราก็เลยมองว่าแบบ เออ เนี่ยแหละ คือมันเป็นอะไรที่เราจะต้องได้อะ ภาษาเนี้ย อืม แบบอย่างน้อยนะ ได้แบบ เบสิก ก็ยังดี แบบขั้นต้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะไปแบบ เออ พูดคุยกับเขาได้ ไรอย่างเงี้ย อืม
อ๋อ ใช่ พระเอกหล่อด้วยค่ะ แล้วนางเอกก็สวย <laughs> ค่ะ ประสบความ เร็จแล้วนะ เออ ค่ะ จริง ค่ะ อุ๊ย ฟังแล้วแบบอันเนี้ย เป็นแรงบันดาลใจเลยนะคะ เพราะว่าเหมือนจากแบบว่า เอาจริง ๆ การที่เรียนภาษาแบบเนี้ย โดยเฉพาะใช้งานอดิเรกให้เป็นประโยชน์ขนาดเนี้ย มันเริ่มมาจากแบบมัน บางทีมันก็ดูเหมือนทำง่ายนะ เพราะว่าเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งอะ ดูไปเรื่อย ๆ อะ แล้วก็พระเอกก็หล่ออะค่ะ อย่างที่บอก นางเอกก็สวย อะไรอย่างเงี้ย อือ จนแบบสู่การพัฒนามาเป็นแบบว่าภาษาได้ แล้วอย่างงี้อยากรู้เลยค่ะว่า มีช่วงไหนไหมคะที่ทำงานอดิเรกตรงเนี้ย ในการที่ดูซีรีส์ แล้วแบบเกิดความรู้สึกท้อบ้างอะค่ะ มีบ้างไหมอะคะ?
<chuckles> ใช่เลยค่ะ